อืม จริง ๆ ที่คุณคิดมาก็ไม่ได้ผิดเลยนะครับ เพราะว่าด้วยความที่เราก็มีโรคประจำตัวของเราอยู่แล้วเนาะ มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า ถ้ามีลูกขึ้นไปอะ ไปแล้วเนี่ย มันจะกลายเป็นว่า เออ เราอาจจะช่วยเขาดูแลลูกได้ไม่เต็มที่ อันนี้ผมก็เห็นด้วยมาก ๆ เลยนะครับ เพราะว่า ความเป็นพ่อเป็นแม่อะครับ ยังไงอะเราอะก็ทิ้ง แฟนเราให้เลี้ยงลูกคนเดียวเองไม่ได้แน่นอน เราก็อยากจะเล่นกับลูกบ้าง อยากจะเลี้ยงลูกด้วยบ้าง ช่วยเขาบ้าง แบ่งเบาภาระ อะไรแบบเนี้ย ผมคิดว่า ยังไงก็ต้องมีเกิดขึ้นแน่ ๆ อยู่แล้วครับ ทีนี้ในส่วนของอาการตรงเนี้ยมัน มีการรักษาอยู่ต่อเนื่อง แล้วมีการแบบว่าทำให้มันดีขึ้นหรืออะไรแบบนี้ อยู่ไหมครับ?
อือฮึ ครับ ครับ อือฮื อือฮื คือมันจะเป็นแบบเนี้ยทุก ๆ ปีครับ แล้วก็ทุก ทุกปีอะครับ ที่ก่อนหน้าเนี้ยที่มันดีขึ้นน่ะครับ เนื่องจากไปทำกายภาพบำบัด ไปทำกายภาพบำบัดตลอด ไรเงี้ย แต่ว่าทีเนี้ยครับ ช่วง ช่วงเนี้ยครับ คือว่า ก็ไม่ค่อยอยากไปโรงบาลเท่าไร คือเนื่องจากว่า ผมอะเป็นซึมเศร้า ก็กังวลน่ะครับว่า จังหวะที่ไปเจอพยาบาลน่ะครับเวลาเขาบริการบางครั้ง อะไรเงี้ย เออ เราก็เข้าใจแหละว่า เขาเหนื่อย เขาก็อาจจะเจอนู่นเจอนี่มา แต่ว่าเราอะก็รับ รับ ตั้งจังหวะรับไม่ทัน อะไรเงี้ย บาง บางทีเราก็โดนเขาเอาอา อารมณ์อะมาลงใส่ เออ แต่เราไม่ได้โกรธนะ แต่ว่าใจเราอะมันก็จะแบบพะว้าพะวัง อะครับ การรอนานน่ะมันก็ เออ ตรงนั้นน่ะเราทำใจได้ เพราะว่าโรงบาลรัฐบาลน่ะ มันจะต้องเป็นอย่างงี้อยู่แล้ว แต่ว่าคลินิกอื่นอะครับเกี่ยวกับกายภาพอะ คือไปลองมาในบริเวณบ้านน่ะครับ ลองมาหมดแล้ว อะไรเงี้ย บางที่มันก็หนักไปอะครับ เหมือนว่า เราบอกว่า "เจ็บ ๆ" แต่ว่าเขาน่าจะไม่เคยเจอเคสแบบเราอะครับ เขาก็เลยไม่เข้าใจว่า เราอะเจ็บจริง ๆ แล้วตอนจังหวะทำเสร็จแล้วอะ เอ่อ ผมก็จะขับรถได้ค่อนข้างอันตรายอะครับ แล้วก็ แฟนก็เป็นต่างชาติด้วย ไรเงี้ย เขาก็ขับรถไม่ได้ เขาไม่มีใบขี่ อย่างเงี้ย มันก็เลยแบบ ทำให้วุ่นวายไปหมดเลยอะการ การที่ว่า จะต้องไปทำกายภาพบำบัดอะครับ
อืม ครับผม อืม อืม อ๋อ ครับ อืม อืม ลงใส่เรา ครับผม อะฮะ อืม อื้อฮือ อืม ครับผม

เขาก็ มัน เขาก็แบบว่า มันเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ แต่ว่าเขาอะ เจอ ไปปรึกษาหมอที่ ที่ประเทศบ้านเกิดเขาอะก่อนครับ เพราะว่าหมอบ้านเขา ก็จะมีข้อมูลพวกยีนเด่นยีนด้อย อะไรเงี้ย ของตั้งแต่ เอ่อ คนในครอบครัวเขาอะ เพื่อประเมินว่า เอ่อ มันจะมีเปอร์เซ็นต์น่ะเกิดขึ้นประมาณเท่าไร เออ แล้วเราอะ เออ จะได้เตรียมรับมือถูกในเรื่องเนี้ย คือทุกครั้งอะที่ ที่พูดปัญหาไปอะครับ เขา เขาน่ารักมากนะครับ เขาจะพยายามหาทางแก้ อะไรเงี้ย คือเหมือนว่า ถ้าเรื่องภาษาเงี้ย ผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากมายเท่าไร ไรเงี้ย แล้วภาษาไทยก็ไม่ได้ดีเท่าไร <chuckles> คือขนาดว่าเป็นคนไทย เกิดที่ไทย อะไรเงี้ย เพราะว่าเขาอะ ตัวเขาอะก็พยายามที่จะเรียนรู้ภาษาไทย บางครั้งเขาก็มาถามเรา อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่สามารถอธิบายให้เขาอะเข้าใจได้เหมือนกัน เพราะว่าเขาก็อยากให้ลูกอะ เออ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก แล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นรอง แล้วก็ภาษาบ้านเขาอีกภาษาหนึ่ง มันก็เลยแบบค่อนข้างจะ ใช่ ยะ ยากสำหรับตัวผม แต่ว่า ไม่ ไม่ยากสำหรับเขาเท่าไรครับ
อืม อืม ครับผม เต็มหน้า ครับ อืม ครับผม <chuckles> ครับผม อืม ครับผม อืม ครับผม อืม 3 ภาษาเลย ยากนิดหนึ่ง ครับผม ถ้างั้นในช่วงเนี้ย เราลองหาเป็นน้องหมาน้องแมว มาเลี้ยงไปก่อนไหมครับ? เป็นอย่างน้อยก็โอเค หาอะไรมาให้เราได้ อาจจะไม่ได้ทดแทนไปเลย แบบว่า โอ้โฮ แทนลูกได้เลย ก็ไม่ถึงขนาดนั้น แต่เพียงแต่ว่า มันก็เหมือนกับเราก็เลี้ยงเป็นคนในครอบครัวไปอีกอย่างหนึ่ง อีกทางหนึ่ง อะไรแบบเนี้ย มันพอจะแก้ไขตรง เรื่องแบบนี้ได้บ้างไหมครับ? ถ้าแบบเอาน้องหมาน้องแมวมา
อืม อือฮึ ครับ อือฮึ พึ่ง พึ่งรับเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งครับ ตอนเนี้ยกลายเป็นทั้งหมดเป็น 5 แล้วครับ แมว สาม หมา 2 ครับ <chuckles>
อ๋อ โอ้โฮ <chuckles> ผมว่า อันนี้ก็น่าจะเป็นอีก 1 ภาระใหญ่ ๆ เหมือนกันนะครับ ถ้าอย่างงั้นผมอาจจะแนะนำเลยอะครับว่า ถ้าจะอยากมีลูกจริง ๆ หรือว่า อยู่ ๆ โอเค น้องอยากมากะ อยู่กับเราแล้วจริง ๆ อย่างเงี้ยครับ อาจจะต้อง...ลดในเรื่องของอะไรที่เราชอบบ้างแล้วแหละ เราต้องลุ ทุ่มเทกับเขา เพราะว่าเงินมันก็อาจจะต้องใช้เยอะมาก ๆ อันนี้ผมก็เห็นใจมาก ๆ เลย เงินอาจจะต้องใช้เยอะจริง ๆ ในการ ล ที่จะเลี้ยงดูเด็กสักคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมา อาจจะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ เผื่อว่าเรื่องไม่คาดฝัน ก อาจจะเกิดขึ้นจริง ๆ ใน เร็วนี้ ใครก็จะไม่รู้เนาะ <chuckles> ใช่
เขาก็น่า ใช่ครับ อือฮึ ครับ อะฮะ ครับผม ครับผม ครับผม ครับ โอ้โฮ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ จริง ๆ เลยนะครับ สำหรับ เออ ที่มาฟังผมระบาย แล้วก็มีคำแนะดี นำดี ๆ อะ เสมอ ๆ ตลอดมาเลยอะ แล้ววันเนี้ยผมจะกลับไปนอนคิดนะครับ แล้วก็นำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดกับผมอะ ไป เออ นั่งคิด แล้วก็ลองจด แล้วก็ลองแพลน แล้วก็เดี๋ยวปรับปรุง แล้วก็เดี๋ยวนำ จะกลับมาบอกนะครับผม
ตายแล้ว อา